Mmm, mostly dalam hubungan selalu butuh pendapat, karena aku tuh orangnya pengen dikuatkan pendapatku. Nah, cara menguatkan pendapat itu dari diskusi atau kompromi. Jadi, apap apapun ya, banyaknya kayak keputusan-keputusan yang diambil di dalam hidup, mmm, kemudian pada saat itu sedang berpasangan, pasti aku selalu untuk, mmm, minta pendapat dulu. Jadi, ke depannya mungkin, mmm, rasa penyesalan dan lain-lain tuh kayak berkurang kayak, "Oh oke, ada 1 orang yang sudah mendengarkan pendapatku dan ini adalah aksi yang sudah atau yang ingin aku lakukan." Jadi, kita tuh kayak bener-bener, mmm, didukung atau di-support gitu. Kalau mengenai, <tsk> mmm, kapan nih harus tegas sama pendapat sendiri, mmm, karena kita sebagai wanita ya, <chuckles> kadang, mmm, kalau pendapat tegas tuh kayaknya jarang deh dilakukan, lebih ke, mmm, ingin di-direct atau ingin dipimpin atau ingin di diajak gitu ke mana, dibimbing ya gitu. Jadi lebih banyak waktu untuk buat kompromi sih kalau aku, <chuckles> gitu Kak. <chuckles>
Setuju. Mhm. Mhm. Ah, oke. Kapan? <chuckles> Ah, iya. Paham. Paham banget Kak, kompromi itu emang jalan terbaik ya, untuk kita sebagai perempuan khususnya.
Betul betul betul. Apa-apa kan pengen dibimbing gitu. <chuckles>
Iya, bener banget Kak. <chuckles>
Mmm, terus gini Kak, mmm, kan kita dih udah ngobrol nih masalah kayak, e pasti nih ada perbedaan pendapat di hubungan tuh pasti, nggak mungkin enggak gitu.
Kak Pasti.
Jadi bis mmm, kalau Kakak nih ada nggak sih, tips gimana kayak, mmm, supaya untuk menjaga komunikasi, jadi agar perbedaan-perbedaan yang timbul tuh, ya kayak bukan masalah yang besar, karena itu kayak suatu yang normal gitu? <chuckles>
Oke, kalau menurutku sih cara kita jaga komunikasi ya, biar pendapat kita enggak jadi masalah besar ya, dengan kita pikirin hal-hal yang baik dengan pasangan kita sih Kak, maksudnya nggak selamanya
Terima kasih.
Jangan kita memposisikan tuh seperti pendapat kita tuh lebih baik dibanding pasangan kita. Kita di sini harus sama-sama saling, eee, mengerti perasaan satu sama lain, pendapat satu sama lain, menghargai dan juga harus bisa, eee, menurunkan ego Kak.
Hmm.